うんうんうん、そうですね、なんか、まあ正直そんなね、なんかわかんないす。なんかそういうどうしようもない状況になったら、覚悟が決まって、なんなんかちょっと、たまにはなんか、よくわかんないことをやっちゃうみたいなことが、あるにはあるんですけど、そうすね、まあパッと他のトラブルの例は、正直ちょっとああ思い出しましたね。なんか、あと同じなんかダブリンの、その語学留学での出来事だったんすけど、まあ、このハプニングはそんな大したハプニングじゃないんですけど、その最終日に、そのホームステイ先から、あの、タクシーをその、ホストマザーの人に呼んでもらって、まあ、タクシー乗って空港に行くっていう出来事があったんですけど。
うんうん。 ええ、まうん。 ん、うんうん。 ええ。 ええ。 うううん。 う、ええ。はいはい。 う、ん。うーん。
で、そん時、僕あんまりそのお金どのタイミングで払うかとか、ま、なんかもよくわかってなくて、ま、とりあえずタクシー乗って行って、で、そその着いた時に、そのお金を請求されたっていうか、「お金、これこれかかります」って言われて、あの、あ、払わないといけたん、いけないんだと思って、まあカードで払おうとしたんですよね、確かその時。でもカードダメだって言われて、でも現金持ってないから、え、どうしよう、どうしようってなって、<chuckles> うん、で、まあまあまあ、あの、まあ ATM で下ろしてくるって言って行ったんですけど、ま、今思うと、まあまあ、結局その時にまあ、け無事お金を下ろせて、まあ事なきは得たんですけど、何ですかね、まあ、ま、その時にアイルランドの、その現地の人の優しさっていうのを感じましたし、まあシンプルなんか、ね、あの、なんだろう、そんな嫌な顔もせずに、まあ、あの、待ってあげるから、おろしておいでってうん。
うん。 は、ええええええ。 はい、ええ。 はい。 はーん。うんうんうん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 うーん。 ええええええ。 うんうんうん。でも、え、うんうん、「ATM に行ってきなよ」みたいな、うんうんうんうん。
うん。まあ、なんだあと荷物も、まあ、その、だから荷物をそのタクシーの人に持たせてるわけなんで、ワンチャンね、荷物を持って帰られたらやばいやばいことになってたんですけど、<chuckles> その。あ、そうそう、スーツケースは確かその時まだ車のトランクに入れてたんで
え、ええ。 うんうん。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 あ、ああ、その心配ありますよね、確かに。うん。